A lô, ừm, chào bạn nha.
A lô. Ờ, rất vui hôm nay được trò chuyện với bạn nha.
Ừm, mình cũng vậy nha, thì hông biết là ngày hôm nay của bạn như thế nào nhỉ?
Ừm, ưm, với mình là cuối tuần mình cũng vui vẻ cũng thoải mái lắm. Ờ, ưm, bạn ưm.
Ừm hứm. Ờ, vậy hả? Ừ, ừm, thì cuối ừm, hông biết thì cuối tuần là bạn có làm cái gì đặc biệt hơn những ngày thường hông?
Ừm, cuối tuần mình cũng nghỉ ngơi để chăm sóc cho bản thân.
Ừm hứm. À, nghỉ ngơi, ừm. À, là bạn dành thời gian cho bản thân bạn, đúng hông?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi.
Ưm, ừm, ừm, thì nói chung là mình khác, ừm, bạn một xíu là mình dành thời gian cho bạn bè của mình. <chuckles> À, thì, à, nói chung là hôm nay mình khá bất ngờ khi mà, ờ, mình đi chơi với bạn mình á, thì mình đã phát hiện ra là mình cảm thấy là mình thực sự là chính mình á, rất là thoải mái tự nhiên luôn.
Ừm. À. À, đúng, ừm Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, kiểu, giống như mình mà mình ở bên cạnh một người mà mình, à, được thể hiện là được làm thế thì rõ ràng cái cảm thoải mái.
Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác luôn. Thì tại hôm nay là nhóm mình là mới đi trải nghiệm cái mới á, là đi chơi cái trò mà nhà ma mà giải đố ấy. Đó, nên là, ờ, nó vừa vui, ừm, vừa sợ nhưng mà nói chung là thể hiện được hết những cảm xúc thật cũng như là được, ừm, nói lên suy nghĩ riêng của mình á, khi mà chơi xong ấy, ừm, ừm.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm, hiểu, hiểu rồi, kiểu như, những cái bất ngờ thì mình cũng, ơ, phải thể hiện rồi những lúc mình cũng cũng rất là tự nhiên để mình thể hiện ra.
Đó, đó. Ừm, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Đúng, chính xác, những lúc dở khóc dở cười, ừ. <laughs>
Ờ, ờ, ờ, đ chứ hông phải mình phải gượng ép bản thân mình, đúng hông? Đồng ý, đồng ý, ừm.
Ừm, đúng rồi, chính xác, chính xác. Thì hông biết là bạn có một cái trải nghiệm nào nó cũng tương tự giống mình hông?
Ừm. Ừm, ờ, ưm, với mình á thì cái cảm giác mà, ơ, ở một mình á nha thì mình, ưm, thích, gọi là, được được trải nghiệm, đừng tr mà
Ừm hứm. Ừm. Ờ, ờ, ờ. À, dạng, à, lắng đọng hả bạn, kiểu, nhìn nhận lại mọi thứ á hả hay sao?
Ừm, chính x kiểu như là, đặt, ờ, 1 món mình có thời gian lặt
Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm.
Cái hành công mình những hành động. Có bị sai lệch cái gì hông? Thỏa đáng về
À, vậy hả? Ừm, ừm, ừm. Ừm. À, vậy hả? Ừm, thì mình thấy là bạn dành thời gian cho chính bản thân cũng khá là tốt tại vì, kiểu, mình sẽ có thời gian mình, à, tự đặt câu hỏi nè, coi mình làm được gì, mình chưa làm được gì, đó rồi mình thay đổi bản thân mình theo chiều hướng tốt hơn, đúng hông?
Ưm, ừm. Ừm. Ờ, ví dụ như trong cái chuyến đi bạn bè của bị thì ừm, ví dụ như làm đơn thể hiện bản thân mình cũng không hay. <chuckles>
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm.

Ờ, ờ, ờ, ờ. <laughs> Thì nói chung là, à, cái trải nghiệm hôm nay của mình á thì, ờ, kiểu, ơ, sau cái, ưm, trải nghiệm chơi trò chơi á thì tụi mình cũng có đi cà phê với nhau, đó, thì cũng kiểu, hơ, lên kịch bản, ý tưởng để góp ý cho cái nhà ma đó nữa, nói chung là khá là vui khi được, ừm, tự do thoải mái ngôn luận ấy. Ừm, kiểu vậy. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Ờ, thì hông biết là theo bạn thì môi trường xung quanh như là gia đình nè, bạn bè nè, đó, hay công việc nè, ảnh có ảnh hưởng đến bạn cái việc mà thể hiện bản thân hông?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, kiểu là trò chuyện rất là r r rơm rả, đúng hông? Hiểu, hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, theo mình đó nha ừm, thì cái cái, ơ, môi trường xung quanh như là gia đình và bạn
Ừm, ừm hứm. Ờ, ờ, ờ.
thì, ừm, mình nghĩ là mình nên, gọi là, thoải mái thể hiện bản thân. Ờ. Ờ, kiểu giống như lúc đó là những con người mà gần gũi với mình, ờ, mình thể ừm, mình hổng có che giấu á, thì rõ r cái việc mà chân thành thì họ cũng sẽ đáp lại cái sự chân thành của mình.
Ừm hứm. Ờ, mình cũng thấy vậy. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, thì cái này thì cũng mình thấy cũng tùy á nha. Tại nhiều khi hông phải là lúc nào chân hành thì cũng được đối đãi lại là chân thành, <chuckles> nói chung là cũng tùy người á, nói chung là cũng phải dòm mà, à, trước dòm sao coi tính tình người đó như thế nào thì mình mới đối xử ấy. Mình vì vậy, ờ, còn hông biết bạn thì sao nhỉ?
Ừm. À. Ủa? Ừm. với lại thì phải là cứ được mong.
Ừm, ừm. À. Thoải mái mới chơi, đúng hông? Kiểu kiểu là phải được tự thoại thoải mái thì mới chơi được, đúng hông? Ừm, ừm, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, chứ với những cái này, kiểu, điều kiện <laughs>
Đúng rồi, ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. <laughs> Ờ, thì nhất là trong công việc á, mình thấy á, kiểu, có nhiều khi cũng hông có được thoải mái lắm ấy, mình cũng phải che giấu một phần cái con người của mình tại mắc công nhiều khi người ta biết điểm yếu điếc người ta cũng <tsk> ganh ghét rồi người ta cũng ừm, cũng dìm mình xuống để người ta đẩy người ta lên, kiểu, kiểu vậy đó, ờ, đó, đó.
Ừm. Ừm, với lại với lại kiểu là trong công việc thì vô tư thì nhà.
Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.